อ๋อ นะครับ เพราะว่าเราก็ทำงานด้วย เรากลับมาก็ยังต้องมาทำงานบ้าน ที่บางทีก็ อา ทิ้งไว้อย่างที่คุณเล่าว่า จานก็ยังไม่ได้ล้าง กลับมาก็ เห็นแล้วก็น่าหงุดหงิด หรืออะไรแบบนี้เนาะ ทีเนี้ยอะครับผม ในส่วนตรงเนี้ย เคยได้มีแบบว่าพูดคุยกัน บอกกัน อะไรแบบนี้บ้างไหมครับ? หรือว่าใช้ อะไร วิธีไหน อา แบบ "เฮ้ย ช่วยหน่อยนะ" อะไรอย่างเงี้ย เคยมีกันบ้างไหมเอ่ย?
อืม ก็เคยมีพูดเกริ่น ๆ คร่าว ๆ บ้างอะนะคะ ก็จะดีอยู่ วันสอง วันน่ะค่ะ แล้วเหมือนลืม <laughs> ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อดีอะค่ะ
อืม <chuckles> ครับผม เออ <chuckles> เข้าใจเลยครับ เพราะว่าเราอาจจะพูด อันนี้อาจจะเป็นการเตือนสติไปด้วยในตัว แล้วก็ให้คำแนะนำไปด้วยเนาะ นิด ๆ หน่อย ๆ ท อย่างเงี้ยอะครับ ตรงเนี้ย เราอาจจะ เป็นการพูดคุยกันเองกับทางคุณสามี คุณแฟนก่อนว่า "เฮ้ย เนี่ย เราอะรู้สึกแบบ แบบนี้ ๆ นะ กลับมา เรา ซ จากทำงานบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกัน ทีเนี้ย เราจะทำยังไงดีได้บ้างว่า เราจะแบ่งหน้าที่กันได้ไหม โอเค เราก็เข้าใจว่าคุณน่ะ ก็ทำงานกลับมา คุณ ก็ เหมือนกัน แต่ว่าเรากลับมาจากที่ทำงานแล้วอะ บางทีเราก็ยังต้องทำงานบ้านต่ออีก ทีเนี้ย เราจะทำยังไง? หาจุดลงตัวกันตรงไหนได้บ้าง? ว่า เราจะช่วยกันแบ่งเบาภาระในส่วนตรงนี้" อะไรแบบเนี้ยครับ ทีเนี้ย ผมขอถามคำถามเพิ่มนิดหนึ่งว่า แล้ว สถานการณ์งานบ้านน่ะ อันไหนที่เราคิดว่า แบบมันส่งผลเสียต่อเรามากที่สุด แบบทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดมากม๊าก กลับมาเห็นแล้ว อะไรแบบเนี้ยครับ
อือ